คือเราก็ไม่ได้ผม ผมสั้น ซอยขนาดนั้นเนาะ เราก็ผมยาวเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าแค่รู้สึกว่า เฮ่ย วันนี้ ลุกวันเนี้ยอยากแบบ อยากแต่งตัวแบบเท่ ๆ อะ อยากเท่ ๆ กุย ๆ อะ เราก็หยิบแบบเป็นแจ็กเกตหนัง อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าใส่ชุดแบบ อะไรอีกอย่างนี้ไปเลย แล้ว คาแรกเตอร์เราก็จะเปลี่ยนไปตามแบบ เออ ตามชุดที่ใส่ด้วยอะค่ะ ใช่ เพราะแบบว่าบางวันก็ลุกขึ้นมาแบบว่า เฮ่ย อยากจะแต่งหวาน เป็น วันนี้แบบอยากจะแบ๊ว ๆ ก็ใส่แบบอย่างนั้นเลย แล้วบุคลิกเปลี่ยนตาม ถูก ใช่ค่ะ
ค่ะ ค่ะ อยากเท่ เออ โอ้โฮ เล่นใหญ่มาก เสื้อผ้า อา โอเค นึกภาพออก เดรสชมพูลายดอกไม้อะไรงี้ไหมคะ? โอ้โฮ ติดโบว์ด้วยไหมคะ?
แล้ว ติดค่ะ เป็นสายหวานเลย อะฮะ ผมเปีย ผมเปียมาเลย อย่างงี้เลย ใช่ แต่ถ้าวันไหนแบบอยากเซกซีขึ้นมา แบบ แต่ แต่เซกซีของเราก็ยังคงเน้นนะคะ ทำไมมันแต่งแล้วมันดูไม่ดีก็ไม่รู้ เออ ก็คือ <chuckles> อีกนิดหนึ่งตำรวจจับอะ เอางี้ดีกว่า
โอ้โฮ โอ้โฮ เข้าใจ เข้าใจเลย ผม เปียมาด้วย โอ้ เออ ๆ ๆ ๆ <laughs> คือ คือ คือบุคลิกนางร้ายมันล่อตาล่อใจไง <chuckles> เออ ๆ
เออ ๆ ๆ <chuckles> ไม่ มันอาจจะด้วยความที่ว่าเราไม่ผอมมั้งค่ะ อื้อฮือ
อ๋อ ก็แบบมีความแบบมีเนื้อมี หนังนิดหนึ่งใช่ไหมคะ มันก็เลยแบบว่าอาจจะทำให้แบบดูเซกซีมากกว่าคนปกติ อะไรอย่างงี้
เราเขินที่จะพูดคำว่าเซกซี เราไม่เซกซีเลยค่ะ เราออกแนวแบบโป๊เปลือยอนาจาร อย่างเงี้ย <laughs> เรา
<laughs> ก็ซอฟต์ ๆ ลงหน่อย อา ก็แบบ อืม อ่อน ๆ ลง
เราไม่ได้ แบบว่าไม่ได้มีคลาส ดูแพงขนาดนั้น ก็เลยแบบว่า รู้สึกว่าแบบว่า เออ มันดูโป๊เนาะ แต่ก็แบบ "ก็อยากจะแต่งอะ ทำไมล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
จริง ๆ จริง ๆ เสื้อผ้ามันก็แล้วแต่ แล้วแต่บุคลิกของแต่ละ คนอะเนาะ บางคนแบบหน้าแบบ หน้าแบบแรง หน้า หน้าตาแล้วก็บุคลิกดูอนาจารอะค่ะ แล้วก็มาแต่งลุคผู้ดีเก่า อย่างเงี้ย นึกภาพออกไหม มันก็จะแบบ แอบจะแบบไม่ค่อยเข้ากัน อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
อืม ใช่ค่ะ แต่เผอิญอันนี้ เออ เข้าใจเองเนาะ แบบว่าก็ยังไม่เคยมีใครแบบว่าบ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่า "แต่งตัวไม่เข้ากับสไตล์ตัวเอง" อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเหมือนเราอะเป็นคนหลายร่างอะค่ะ เออ บางทีก็แบบว่า เออ วันเนี้ยอยากจะดู อยากจะดูดื้อ วันนี้อยากจะดูแบบว่า โอ้ย น่ารัก อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบว่าไม่ใช่น่ารักแบบอย่างงั้นเนาะ หมายความว่าวันนี้อยากจะดูแบ๊ว ๆ ก็ทำได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ เป็นเรา เพราะฉะนั้นซื่อสัตย์กับตัวเองอะ เราตอบไม่ได้เลยว่าอันไหนมันเป็นสไตล์ของเราที่แท้จริง เพราะว่าเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยสักวันค่ะ อือ
เออ ๆ บางที บางที อือ ค่ะ อืม ได้หมด อือ ก็คือเปลี่ยนร่างได้นั่นเอง อือ อันนี้ดีนะคะ หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ

ไม่ คนอื่นน่ะเขาเซกซีค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราอะมันดูอนาจาร <laughs>
เออ <laughs> ทำไมอะ? ไม่เข้าใจอะ ขยายความตรงนี้ทีนึกภาพไม่ออกเลยอะ <laughs>
คือเราไม่รู้อะ คือแบบว่า เหมือนแบบคนหลายคนน่ะค่ะ เขาจะพูดว่า เราอะแบบดูร้าย ดูแรง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริง ๆ อะ โดยธรรม โดย โดยเราเป็นตัวเราเนาะ เราก็คิดว่าไอ้คำว่าแรงแปลว่าไรอะ เราไม่ อะ ไม่รู้นะคะ เราก็ไม่ได้ว่าคนที่ทำแบบเนี้ยเขาจะแรง หรือว่าดูแย่นะ แต่ว่ามันเป็นความชอบ มันเป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคน บางคนน่ะเขาก็ชอบไปเที่ยวกลางคืนเนาะ เออ บางคนเขาก็ชอบดื่ม บางคนก็ชอบ อะไรเงี้ย แต่เราอะไม่ได้อยู่ในสารระบบนี้เลย แต่ทุกคนน่ะที่เข้ามาหาเราเข้าใจว่า โอ๊ย อันนี้มันสายเที่ยวแน่นอน ไรเงี้ย ไม่เลย อันนี้คือสายนอนอยู่บ้านมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หือ
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม อืม อืม โอ้โฮ <laughs> ตรงข้าม ไรงี้ใช่ไหมคะ? งั้นแสดงว่า งั้นแสดงว่าแบบอาจจะเป็นเพราะด้วยว่าบุคลิก อะ บุคลิก วิธีการพูด หรืออาจจะเป็นที่รูปร่างด้วยหรือเปล่าคะ ที่แบบว่าใส่ออกมาแล้วเขาแบบวิจารณ์เราออกมาเป็นแบบนั้นน่ะ?
ใช่ เราคิดว่าน่าจะเป็นบุคลิกด้วยแหละค่ะ เพราะว่า แล้วก็การพูดจา แล้วก็หน้าเราอะค่ะ หลาย ๆ คนเขาจะแบบว่าหน้าแรง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า คำว่าหน้าแรงแปลว่าอะไร ซึ่งอย่างมีแบบพี่ ช เขาเรียกอะไรนะ แฟนเพื่อนคนหนึ่งอะ เห็นหน้าเราเมื่อไหร่ ก็จะบอกว่าตัวร้ายมาแล้ว ตัวร้าย อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบตัวร้าย
ค่ะ อืม ตัวร้าย อา มีคาแรกเตอร์ของนางร้ายหรือเปล่า เออ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ
อา นางร้าย ใช่ ๆ นางร้าย เออ เราก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันแปลว่าอะไรอะพี่ อะไรอย่างเงี้ย นางร้ายมันไม่ดี ใช่ไหม ไม่รู้นางก็แบบฉีดยาไปเรื่อย นางก็บอกว่านางร้ายนี่มันต้องสวยกว่านางเอกนะ ซึ่งไม่เป็นผล แต่เรารู้สึกว่านางร้ายมันก็คือ อืม ไม่โอเค อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ โอ้โฮ เรา นั่นแหละ
ค่ะ อืม อืม ตัวร้าย อะไรงี้ เออ ๆ ๆ เข้าใจ แต่ แต่ในบริบทเขาอาจจะหมายถึงว่า เออ เราสวยกว่านางเอกก็ได้จริง ๆ นะ คิดว่าเป็นความหมายที่ดีมากกว่าค่ะ